Mm. Ang sarap no'ng nga yon. Sabi ko nga sabi ko, "Nakakatuwa 'yong naimbento ko." At 'yon nga nagiging part din ng bonding namin habang, ah, alam mo 'yon, nanonood kami ng movie, every weekend, night. So, dito sa bahay. So 'yon nga, sabi ko ang galing no'ng naisip natin na ah, alam mo 'yon, gagawin lang namin sa bahay at bibili lang kami no'ng chips na 'yon. Talagang alam mo sa totoo lang, 'di din kami kumakain ng mga chips na salty. At kumbaga naghahanap talaga kami no'ng, no salt, at kahit ngayon nagluluto ako. Mm, kahit no'ng nagluluto ako, hindi talaga ako naglalagay ng salt.
Hmm, okey. Mm. Mm. Nachos, gano'n? Mm. Less sodium, gano'n? Mm. Oh? Buti hindi sila nagrereklamo na matabang, ganyan. Walang lasa.
At oo. Ay, hindi! Hindi, hindi. Hindi naman.
Ano 'yong secret mo naman?
Ay, naku siguro 'yong mga seasoning minsan. Pero kaunti lang din talaga. Alam mo 'yong actually, kahit naman 'di tayo maglagay ng asin or pero paminta, naglalagay talaga ako, kasi importante din 'yon. Eh, sabihin mo kahit 'yong maghugas ako ng mga karne, isda, hindi ako naglalagay ng asin. Kumbaga, ano lang. Oo. Kumbaga ayan katulad nga isda, ayan, magluluto nga ako maya-maya. So, ang ginawa ko, hinugasan ko lang siya ng pinaghugasan ng bigas.
Oh, talaga? Mm. So, natatanggal na 'yon, 'yong lansa niya, gano'n?
Lansa? Oo, oo. Oo. At may na-discover ako, lalagyan mo daw ng laurel, 'di ba, 'pag nagprito ka?
Ah, okey. So, nakakaano siya, nakakatanggal ng, ah, lansa rin 'yon? Ano 'yon, 'yong mantika 'yong lalagyan mo?
Lansa. Mm, Mm. Oo. So, painitan mo 'yong ah, mantika. Tapos pagka mainit na, 'di ba, ilalagay mo na din 'yong isda. Pero, before mo ilagay 'yong isda, unahin mo muna 'yong laurel, 'yong isang dahon lang.
Mm. Mm, okey.
Tapos alam mo hindi talaga din nangangamoy 'yong bahay.